Di ba? So parang pano kaya 'yun, <clicks tongue> ah, ano kaya 'yung opinyon mo nun, kasi parang ano eh, iba kasi 'yung sistema parang naiiba kasi tayo ng sistema eh, hindi although sa ibang bansa ano lalo sa US 'no, kasi depende 'yan sa state eh, di ba, kung ilan 'yung ano, pero siyempre makatarungan naman 'yun eh, dito kasi parang feeling ko hindi makatarungan eh, di ba? Ah, ano kaya opinyon mo do'n?
Mm. Mm. Mm. Oo. Kaya Alam mo totoo 'yang sinabi mo 'no, na iba 'yung sahod 'pag nasa probinsya ka at kapag nasa siyudad ka, kaya kadalasan ang mga nasa probinsya ang ginagawa pumupunta pa ng Maynila para magtrabaho. Alam mo 'yun, lumuluwas luwas pa, nagbabalikan pa, kaya kapag ano eh, may mga ano di ba, alam mo 'yun, mga holiday o di kaya walang pasok, grabe napakaluwag ng Maynila, dahil nasa probinsya ang lahat. Alam mo 'yung gano'ng pagkakataon na ibig sabihin parang nagmumulat din 'yun na kung may oportunidad sana sa probinsya na kapareho ng sahod hindi na nila gagawin na pumunta ng Maynila para do'n magtrabaho, di ba?
Mm, mm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo. Mm. Oo, oo. Mm. Totoo. Totoo. Mm. Totoo. <chuckles> Eh
Ayan ikaw ba? Mm.
Ako naman kasi di ba, parang bakit gano'n, ano nga eh, iba 'yung nga 'yung pro 'yung iba yung sahod sa probinsya, tapos iba pa 'yung sahod ng Maynila 'no, tapos iba pa kung depende pa kung anong klase, merong non-agricultural tapos merong agricultural. Sa agricultural kasi 'yun 'yung medyo mababa eh, kahit sabihin mong Manila rate, a a sahod sa Mayni sahod pang Manila o pang NCR, pero kung agricultural, kung agricultural pero I doubt, di ba? No, may mga may mga plot or may mga lupain pa pa dito na ano 'yung sabihin na nating
Mm. Mm. Ayan. Totoo. Mm. Mm. Oo. Mm.
Ah, 'yung taniman talaga di ba, parang halos wala na, puro mga bahay bahay na, condo.
Totoo. Kaya nga eh, di ba? Parang oo.
<laughs> Di ba?

Oo, talaga mahirap. Kasi 'pag nag 'pag once ang kumpan na once ang negosyo o ang kumpanya, halimbawa 'no, ite-terminate na yung kontrata dun sa account na yun, sa mga BPO 'no, na mga Pilipinong nagtatrabaho. Siyempre kawawa naman yung mga ano, male-lay off doon. Kasi hindi na daw maka-keep up sa trend yung kumpa yung mga negosyo o yung kumpanya, di ba? So, yun sana ang, ah, iwa ano din, talagang pag-aralan din ng government kasi tok parang sige, pakinggan natin yung mga masa, yun nga na ano, taasan ang minimum wage and kung ano ba talaga ang trend. Pero ayun, um, i-consider din nila din yung mga ano, yung mga negosyo din na siyempre, di ba business is business pa rin naman. Cost pa rin naman kasi 'yan, eh, di ba? So ayan, <clicks tongue> ah, may ano din ah, ngayon naman 'no, dahil <clicks tongue> ah, may ma ah, for for sure 'no, ano kayang masasabi mo tungkol sa mga benepisyo o kaya yung mga ibang karagdagang kita ng mga empleyado bukod siyempre sa sahod? Yun nga yung mga other sources of income, yung mga nagsa-side hustle, di ba? Ayun.
Mm. Oo. Totoo. Nababawasan tuloy ako. Mm. Ayan, mm. Totoo. Kaya nga. Mm. Hmm. Mm. Alam mo, tungkol naman sa benepisyo 'pag sa mga trabaho, alam mo dapat nabibigay talaga 'yan ng karapatan ng employer, eh. Alam mo yun, binabayaran ng maayos yung mga dapat ikaltas, di ba? Tapos kung nag-o-overtime ka man, di ba dapat bayad 'yan, kasi siyempre nagpapagod ka, tapos hindi puwedeng pa-thank you, thank you lang 'yan. Ay, grabe naman. Di ba? Nagtatrabaho ka kasi kumikita din naman ang kumpanya diyan, tapos parang hindi ka bibigyan ng karampatang sahod. Di ba napakahirap ng gano'ng pananaw o 'pag titignan natin. Tapos kung karagdagang kita naman, bukod sa empleyado, alam mo yun, parang nakakabilib nga yung ganiyan, eh, isang empleyado tapos meron pang ibang pinagkakakitaan dahil kaya niyang pagsabayin yun sa oras niya, di ba? Kaya nabibilib ako sa mga ganiyan. Pero ayun, kailangan mong gawin kasi siyempre ang dami talagang kailangan panggastos sa pang araw-araw na bilihin at kung ano-ano pa, di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. O, oo. Mm. Ta Oo. Mm. Mm. Mm.